Belum Kak, aku sama sekali belum pernah pergi sendirian ke mana-mana. Jadi, karena mungkin dari kecil aku selalu dijaga banget sama papaku gitu kan, sama mamaku, jadi kalau ke mana-mana tuh pasti ada temennya, gitu. Jadi kalau misalnya dulu nih, zaman-zaman misalnya waktu SMA gitu kan, misalnya teman-teman kan kayak boleh ke pergi kemana gitu, acara siapa gitu, aku tuh enggak pernah ngebolehin, gitu. Jadi kalau misalnya mau pergi ke mana gitu, keluar kota tuh harus dipastikan itu tuh emang acara dari kan eee, dari sekolahan atau memang intinya ada o orang dewasa yang memantau gitu. Tapi kan sekarang umur aku udah besar nih Kak ya, gitu itu kan ikut project-nya udah besar, tapi akhirnya malah membuat aku tuh cemas gitu loh Kak, kalau misalnya mau bepergian gitu, sendirian.
Mhm. Oke. Mhm. Oke. Mhm. Ah, betul betul betul. Mhm. Oh, oke, mhm. Wah, ini wajar sih, apalagi mengingat di masa lalu juga, kamu ternyata, mmm, cukup disayang gitu ya, karena mungkin, eee, orang tua kamu khawatir. Tapi sekarang kamu udah besar nih, jadi, justru kamu yang khawatir dengan diri sendiri gitu ya. Oke oke oke, aku paham sih. Eee, nah, tapi, kalau kamu pikir-pikir lagi nih, kalau aku tanya, sebenarnya apa sih yang paling buat kamu cemas? Itu apa nih, kalau kamu bisa jawab, apakah kamu takut nanti kamu enggak bisa berbaur dengan orang-orang, mmm, satu project atau mungkin lebih cemas untuk keselamatan kamu nih?
Iya, betul. Iya Kak, betul gitu. Iya. Jadi sebenarnya yang paling aku cemasin itu tuh, gara-gara aku enggak bisa berbaur sama orang-orang gitu. Terus kalau misalnya orang-orang tahu gitu kan, keadaan aku kayak gimana sih Kak gi
Mhm. Oke oke, jadi kamu takut, mmm, hal-hal tersebut gitu ya, lebih takut berbaurnya gitu ya, takutnya enggak sesuai dengan, eee, apa ya, standar kamu, jadi kamu takut kalau nanti enggak berjalan dengan lancar gitu ya, oke, wajar sih. Mhm.
Iya, betul. Betul betul. Jadi jadi kalau misalnya apa ya, aku kan misalnya ada kepribadianku yang kurang, aku ngeliat kayak, oh aku tuh kayaknya ngeok kayak di kepribadian yang ini gitu. Nah aku sampai takut misalnya nanti pas aku lagi bareng-bareng tim gitu, aku tuh kayak enggak diterima gitu Kak, di sana gitu. Terus akhirnya aku kayak sendirian kan gitu, habis kayak gitu, sendirian, aku juga kalau misalnya aku ada sakit gimana, jadi kayak ada kecemasan yang kalau misalnya aku ada apa-apa, aku tuh kayak ngerasa sendiri gitu loh Kak.
Mhm mhm.